Ừm, ờ, tức là mình sẽ ưu tiên mua áo cho những cái ừm, và mình coi là cái dịp đó là cái áo đó là dùng như nào, rồi mình mới mua, đúng hông? Ờ, vậy thì mình đang tính hỏi là, ừm, bạn có cái món đồ nào mà bạn thấy tâm đắc hông, kiểu như, cái áo cái quần nào đó mà nó thể đi được gần như là hầu hết những cái nơi như bạn đi làm, bạn đi chơi, ờ, bạn đi gặp gỡ mọi người hông?
Ừm, đúng rồi đó. À, thực sự là cái món mình tâm đắc là cái, a, áo, a, sơ mi không có tay thì mình thấy là thường thì ờ, như vầy nè, khi mà mình, à, mặc đường phố á thì mình có thể mặc với lại một cái quần bò xong rồi mình đội thêm một cái nón lưỡi trai vô thì nó cũng ra một cái phong cách bụi bặm, đúng hông? Rồi cái áo đó khi mà mình, ờ, ơ, không có đội cái nón mà mình kết hợp với một cái quần tây và khoác thêm cái áo blazer vô á, thì nó trở nên, ơ, ơ, lịch sự hơn chút xíu thì mình thấy nó linh hoạt, nó nó được phù hợp với nhiều sự kiện mà cái cơ bản ở bên trong thì nó vẫn giữ vậy.
À, kiểu, nó cộc áo cộc mà sơ mi, đúng hông? Ừm, ừm. Ừm, ừm. Rất là năng động, ừm. Ừm. Wow! Phong cách, ừm, ừm. À. Ừm, <smacks lips> đúng là chưa có nghĩ tới là một cái áo sơ mi mà hông có tay cũng có thể là dễ dàng mà phối đến như vậy ha. Còn, ờ, với, ừm, cho mình hỏi là có bao giờ mà bạn đi mua đồ bạn xây dựng cái tủ đồ của bạn xong rồi bạn mua về bạn thấy là cái món đó nó không có công dụng và, kiểu, nó bị bám bụi trong trong tủ hông?
Ư, ừm. Ừm, cũng có đó, thậm chí là có một vài người á, người ta mua đồ, cái kiểu như là, người ta đã lên hình Instagram một cái áo đó rồi thì người ta sẽ không có mặc lại nữa, không có lên hình nữa, đó, thì với mình thì không có nghiêm trọng tới mức đó nhưng mà thực ra là cũng có một số món mà mình cũng, ơ, thấy là không cân nhắc kỹ khi mà sau 1, 2 lần giặt á, thì nó cũng bị, ờ, co rút bớt này kia đó thì mình cũng hông có mặc lại nè, hoặc là những cái áo mà theo mùa quá đó, áo dạ, áo len mà mùa thu á thì cũng rất là khó mặc lại.
<laughs> Rồi, cũ rồi, cũ rồi đó, ừm, ừm. Ừm. À, ra là vậy. Ừm, ừm. À, đúng rồi.